जी, जी, मुझे अ, समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अ, अच्छा लगा मुझे सुन के।
बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सलाह अच्छी लगी होगी।
अम हाँ, मैं म अच्छा लग रहा है मुझे समझ कर मैं स करुँगी जैसा आपने मुझे बताया उस तरीके से मैं अपनी दिनचर्या को कन्वर्ट करने की कोशिश करुँगी। अ, थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपने समझाया मुझे।
बिल्कुल, मैं भी आशा करता हूँ आपको और भी कभी सलाह चाहिए हो तो आप मेरे पास ज़रूर आए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू।